Madami na, eh. Kasi ako dito ako nakatira sa South, so laha halos lahat dito nalibot ko na. Parang bibihira ako di
Hmm. Mm, naikot mo na.
Hmm, bihira ako sa North kasi wala naman masyadong puwedeng puntahan na ano, hindi ko lang sure, ah, pero pansit ko din
Dapat ikutin mo yung hanggang Baguio.
Hmm, <chuckles> siguro ano, 'pag
'Di ba ma'am may nagga-gano'n, nagra-rides?
Oo, pagka yung libreng oras ko, eh, siguro isang linggo puwede. <chuckles> Pero kung dalawang araw lang, mga dito-dito lang, eh, siguro mga
Oo, tama. Bitin kasi, 'di ba?
oo, bitin yung oras. So 'yun, mga ano lang talaga, 'yun lang yung mga napupuntahan ko, yung mga 2 hours lang yung biyahe ganiyan. 'Pag minotor ko yo'n lang, wala nang ano, yun.
Oo, hmm. Mm, tapos dumadaan ka sa mga coff mga coffee shop, ganiyan, 'di ba?
Oo, 'yan, tama, tama. 'Yun din yung ginagawa ko para oo, para siyempre alam mo na, kahit papa'no ma-relax, <chuckles> pagkata tapos ng ano, ng mahabang biyahe siyempre kape. Kape ang ano, eh, kumbaga sa atin essential 'yan, eh, para ma-relax talaga tayo, eh, pantanggal stress.
Kainan. Mm, pare Oo, ang sarap nu Oo, parang parte talaga yung kape, 'di ba? Kasama lagi 'yan.
Mm, totoo. Pero ikaw, ano yung mga kadalasang ano, or karaniwang libangan mo pagkahalimbawang pagod ka or stress tapos gusto mong mag-relax?
Mm. Mhm.

Ah, oo, ano siguro mag-umpisa lang muna kami sa mga pam-beginner lang muna na mga ano, kasi yung iba sa 'min parang wala oo tulad ko, parang wala din talagang experience. oo yun yun mga gan'yan, tapos Oo, nasa listahan namin 'yan, Makiling, yung Kulis ba yun basta kapital, yun parang gano'n.
Ah. Mount Makiling. 'Yan, gan'yan mga beginner lang. Oo. Oo. 'Yung sa may Batangas ba 'yun?
Oo, parang yun yung mga isa sa mga ano namin parang binabalak pa lang, siguro 'pag natuloy kung sana matuloy yun, yun yung mga gusto kong subukan kasi iba din daw daw talaga yung feeling ng ano view sa taas s'yempre. Ikaw mismo yung naglakad, eh, parang parang hindi ka hindi ka hindi ka sumakay ng ano, mga ano.
Mm. Mm. Oo. Oo, totoo. 'Tsaka yung pagod mo, 'tsaka yung hirap mo, 'di ba?
Oo, kasi isa lang naman yung hirap dun, eh, parang yung paakyat lang siguro pababa medyo mahirap pero hindi na, mhm, pero hindi na tulad dati ng na I mean, hindi na tulad nung pag-akyat mo yung ano, yung hirap yun, yun yung mga.
Oo, pababa madali na lang. <sneezes> Oo. Totoo, ako naranasan ko rin umakyat sa ano, ah, mak nat Makiling nakaakyat na ako, madali lang siya, ah, may guide naman kasi pero hindi namin narating yung pinaka summit, gan'yan, ah, tapos Mount Pinatubo parang 4 hours paakyat, 4 hours din pababa, so, matagal magsisimula kayo talagang kailangan madaling araw pa lang, pero sobrang ganda dun sa taas sa crater.
Mm gano'n. Oh. Oo. Hmm, okey. Oo. Hmm, gano'n. Oo, haba nun. Hmm. Hmm.
Mm, worth it yung ayat mo, nakakapagod lang talaga.
Oo. Ang haba no'n, ah, 4 na oras parang, ay
Oo, mahaba yun lalo na kung ba 'pag ka hindi kayong sanay talaga mag hiking, eh, kagaya ko beginner naman ako sa gan'yan, I mean hindi ako yung parang expert na sa hiking, so, s'yempre pahinga-pahinga, matagal.
Oo. Dito. Siguro, mukhang kailangan ko na mag mag ano ngayon, maglaan ng maraming oras parang ay ng ano din pala, pasensya. <laughs> Kasi
Oo, to totoo, totoo kailangan din ng training d'yan, eh.
Ang taas, eh. Mm, galing naman naka ano ka na rin pala nakapag-akyat ka na pero ano, ah, salamat sa mga ano mga payo mo, ano 'yan tawag di
Mm. Ay isa lang din, o kaya try mo din ano yung, 'di ba, nauuso ngayon yung parang running era, dami ng tumatakbo ngayon, nakikita ko, eh. Yung
Tawag dito. Oo. Oo, oo, totoo, tina-try ko din 'yan, minsan.
Mm, o siya sige, salamat, sa susunod ulit. Paalam. Mm.
Pero uy salamat ha, sa mga ano naibahagi mo. <chuckles> Sa sunod ulit, ah, usap ulit tayo. Salamat, salamat.